Naku, 'no, mayroon ako talagang mga ano, palabas na talagang nagbibigay ng comfort sa'kin. Una-una na diyan yung mga K-dramas, ayan, nagiging comfort, oo, nagiging comfort ko talaga yan kasi, ewan ko, parang 'pag nanonood ako ng mga ganyang palabas, ah, light lang kasi hindi masyadong heavy. Although, may mga pagkakataon na may mga pinapalabas sila na talagang, ah, lalo na yung mga scary na mga palabas, yan, medyo mabigat yan. Pero kalimitan, yung mga nagugustuhan kong palabas na mga K-dramas yung, medyo relatable siya, ganyan. Tapos light lang yung kuwento, simple ganyan. Tapos ayun, parang ewan ko nakakadulot siya sa'kin ng, magaan ng pakiramdam, ganyan.
Ay, wow, oo. Naku oo, nga 'no, kasi ano, K-drama, Korean drama ito 'di ba? <sniffs> Ako mai share ko lang 'no, mahilig din ako. 'Yon din yung pinaka-comfort ko na na ano, na kapag manonood no'n. Pero, ano yung more on, genre na pinapanood mo? More on, romcom ba 'to, romantic comedy, more on com or comedy lang, pure romantic or minsan yung iba 'di ba, thriller, ganyan, yung medyo may action, oo, ano yung gusto mo na ano?
Yes. Yes, ayan. Mm. Yes. Oo. Ku nae-enjoy ko sa K-drama 'no, yung oo, 'yon meron din gano'n 'no, pero kalimitan talaga yung genre niya laging romcom talaga, yan talaga number 1 na hinahanap ko. Sa mga category ko na, ah, i lagi kong sine-search, ano ba yung mga lalabas na mga romcom ngayong month na 'to, ganyan. Tapos, more on ano din ako, yung fantasy nila, yung mga ganyan, may mga, yung historical fantasy, ganyan, nagugustuhan ko rin yan, parang ewan ko nag minsan,' di ko alam, hindi naman ako, kumbaga yung sa sa'tin na makalumang palabas, 'di ba? Sa kanila parang gano'n eh, makaluma, pero yung approach nila, kung pa'no nila nap nakukuha yung interest mo, 'di ba, yung mga makalumang palabas nila tungkol sa mga, ewan ko, yung mga dynasty nila ng mga panahon na 'yon, ng mangap hari nila ng mga panahon na 'yon, so yung nagugustuhan ko siya, nae-enjoy ko siya, tapos nahahaluan pa siya ng mga romantics, ganyan, mga action, so, yan yung mga nae-enjoy ko.
Or historical. Ay, ano mm. Oo. Ayan.